У, э, ну, наверное, даже начнём с того, что каждое место туристическое, оно, э, м, то есть, разное, да. Я вот, допустим, э, живу в Барселоне. Это тоже очень, а, огромный туристический город, да. И
<chuckles> М. А, о. М, это место, которое моя мечта посетить. <laughs> Да, это моё 1 в моём списке, куда я хочу поехать сейчас.
Да? Ничего себе, прикольно. Вау, прикольно. И вот, э, что я могу сказать, что больше всего раздражает, это даже не огромное количество людей, да? Нет, э, особо они не раздражают. Там все приехали посмотреть, действительно Барселона мегакрасивая, там сказочная, там такие места. Вот эта Саграда-Фамилия там одна чего стоит. И Каса Батльо там тоже просто бомбезно. Та ну, там можно перечислять бесконечно, но
М. Ага. М. Мгм. Ага. Зак ага. Мгм. М, но
здесь очень-очень-очень, э, много воровства. Здесь просто нужно, да, держать всё при себе. Э, то есть, э, рюкзаки срезают Э, нет, именно в Барселоне, нет, именно в Барселоне.
А, да? Хм. М. Это вообще в Испании? Это вообще в Испании? Или прямо вот там? Ага. Мгм. Ну, интересно.
Э, потому что, э да, э, вырезают с рюкзаков. То есть, э, ты заходишь в метро, да, там кто-то притуляется, ножичком там бац, подрезал, короче, вытянул все документы, все бабки, всё, ш всё, что есть, э
Хм. Мгм. С вами такое случалось или с вашими знакомыми?
Э, да, очень-очень, но вот со мной, слава богу, нет, потому что я я здесь не турист, я здесь живу.
Да? Ага.
А вот туристов я на это на наблюдаю каждый день такое: и знакомых, и телефоны.
М, ну и тогда вот я, кстати, ага. Я люблю вот путешествовать с рюкзачком всегда, потому что это удобно, что в руках ничего нет. Но получается тогда, если я поеду в Барселону, то рюкзачок маленький- это плохая идея получается, правильно?
Да, ш